えっとですね、ちょっと本日、あの、ご相談したいことがありまして、ちょっともしよろしければ、その、あの、アドバイスとかいただけたらなというふうに思うんですけども。
はい。 はい、どうされましたか？
えっとですね、ちょっと、あの、なるべくちょっとこう、休みをちゃんと取れるようにしたいんですけども、ちょっとこう休んでるとちょっと、あの、罪悪感を感じる時ってあって、ちょっとそれで、あの、なるべくそれを減らす方法があったらいいなっていうふうに、ちょっと思ってるんですね。
はい。 ああ。 あ、そうなんですね。うんうん。あ、はい。
で、その、まあ、罪悪感を感じるというのも、ちょっとそうですね、自分結構その長い間ちょっとうつ病だった期間がありまして
ああ、そうなんですね。うん。
それでそのちょっともう大学に進学すら、こう、できてなかったみたいな状況だったんですよ。
ああ、なるほど、はい。
なので、こう、周りのど同級生から結構あの、お遅れを取ってると言いますか、自分が全然できてないんじゃないかって、なあ、という風に印象を受けることがありまして、それでこう、その分、あの、遅れを取り戻さなきゃっていうか、こう頑張らなきゃな、勉強とか、こうスキルアップをどんどん頑張っていかなきゃという風に思うことがあって、それであの結構たいへあの、まあ、なかなかこう、休んでるとちょっといやいや、自分はダメだっていう風にちょっと感じちゃうことがあって、それで結構ちょっと困っちゃうなっていう時があるんですね。
うーん。 ああ、はい。 うん。 うん。 ああ、そうなんですね。うんうん。それは、ま、休むっていうのもね、こう1日の中で、休憩時間入れるっていうこともありますし、こう、あるいはいちにち、丸1日とか、あの、オフの日を作るみたいな意味での休むっていうのもあるんですけど、こう罪悪感を感じてしまうことが特に多いなっていうのは、どういったタイミングですか？
はい。 はい。 そうですね。まあ、ちょっと、あの、ま、1日のこう細かい休憩っていうのは、もう、それは、もう、ちょっと物理物理的というか、ま、精神的にもたないからこう休み取ってるっていうことで、いそれはあのあまり罪悪感はないんですけど、こう例えばこう、あの、意識的に、ま、あの、週に1回こう丸丸ごとオフにするといいらしいっていうのを、あの、聞いたことがあるので、こうなるべくそうするようにはしてるんですけども、やっぱりこう、いやちょっとなんか、あの、なんか勉強したくなっちゃっちゃったなみたいな感じで、こうちょっとあの、いやいやでもちょっと今日は休みにするべきだみたいな感じで、ちょ、そこのバランスがこうついついちょっと罪悪感に駆られてついついちょっとあの、ま、感性というか、ちょっと、べま、スキルアップに戻りたくなっちゃうみたいなところがあって、ちょっとそのあたりは結構難しいなというふうに感じているんですね。
うんうん。 ああ、はい。 うん。 はい。 うん。 <giggles> うんうん。 あ、そうなんですね。なるほど。ね、あらかじめこう、週に1度は休みを作った方がいいっていう情報があって、休むんだけど、そう休もうと思っても、や休休んでいていいのかなみたいな葛藤が生まれてしまうっていう感じなんですかね。ああ。
はい。 いや、そうなんですよ。もう本当にうつ病だったのがもうごねん以上ですか？もうちょっと5年ちょっとで、ちょっとそれでもその分の埋め合わせをするとしたらもう本当にあと、どどれぐらいかかるんだという、あじあがあるので、ちょっと本当に頑張んなきゃなって思うと、ちょっとその分の、ざ罪悪感と言いますか、ちょとなかなかこうもう1日でもちょっと、いふ勉強とかをどんどんしていくべきなんじゃないかみたいな、そういう部分が、ちょっとあの、考える時があって、ちょっとそれが、ちょっと自分の中でちょっと心のバランスが悪いかなという風に感じることはありますね。
うん。 はい。 うん。 ああ。 ああ。 あ、そうなんですね。あ、で結局その罪悪感を感じた結果、その、本来休もうと思ったのに、勉強なりなんなり、こう、まあ、そういったことにを、してしまう日もあったりされるんですか？
そうですね、ま、や、あの、結構あの、スマホにそういうアプリを入れているので、ちょっとあの、結局そういう風に手が伸びちゃうなっていうのも、ま、一応短時間にはおさ短時間に押さえるようにはしてるんですけども、やっぱりそういうあの、ま、やったことありますし、ただあの、こう気持ちとしてやっぱりこう休みならちゃんと、あの、きちんとリフレッシュした方がいいなっていうふうに思ってまして。
うん。 ああ、なるほど。うん。 はい。 ああ。 確かにそうですよね。こう
そんなこと考えている場合じゃないぞという風に思うんですよね。
うんうん、なるほど。今日は休む日だから、こうそんなこと考えずに休みたいっていうか、そんなことも思ってしまったり、うんうん。
はい。もう気分気分転換というかもうフレッシュさっぱりってすういうふうに、あの、有意有意義な休日をして過ごすためには、そういったこうネガティブな感情というか、ていうのも、うまいことこう付き合っていけたらなという風に思っているんですけども、やっぱりこう、あの、ま、気持ちの切り替えと言いますか、こうオンオフの部分がこうなかなかうまくいってないなっていうのは現状感じるんですね。
はい。 うん。 はい。 ああ、はい。 うーん。 ああ、そうなんですね。うんうん。まあね、お話聞いてるとなんかすごく頑張り屋さんというかね、努力家な方なのかなっていう風にも思うんですけど、うん、なるほど。じゃあ、あ、例えばそういう休息、あらかじめこの日は休もうって決めた時、そこに何かこう勉強以外の予定、休息ならではの、なんか休みの日ならではの予定を入れたりってことはされたりしますか？
はい、いや、ありがとうございます。 はい。 あ、そうですね。結構あのもう、在在宅ワークなので、ちょっと基本家にいることが多いので、休みの日は結構その、ま、遠くに行く。遠くというか、ま、そんなに、もう、ま、あの同じエリアなんですけど。あの、ま、ちょっとあの、ふだま、電車に乗ってちょっと、ま、ある程度「あっ、遠くに行くかな」ぐらいに感じは、あの、ま、ちょっとここに行きたいみたいな風に、こう行き先を決めて、こう、これちょっと、ま、ぶらぶらするみたいな風にはしてますね。
うん。 はい。 うん。 はい。 あ、なるほど、いいですね。そうやってこう外出されて、ね。あの、行きたいなって思っていたところに行くっていうのは、確かに、あの気分転換とか、休息っていう意味でね、ま、精神的にもなんか疲れが取れたりってこと、あったりしますかね。そそういうことは実感されますか？
はい。 そうですね、やっぱりこう、あの、ま、結構その点に関しては、ま、うまい休み方かなという風に思うんですけども、こう、やっぱりこうあの、ふとした、あの何もしない瞬間とかっていうのは、こう移動中の何もしない瞬間とかってに、ちょっとこう、あの、ま、疲れが溜まってるんか分かんないんですけども、やっぱりこう、あの、ちょっとネガティブな考えと言いますか。
うんうん。 うーん。 ああ、なるほど。こう、今こうして移動して遊びに行ってるけど、ほんとは勉強しなくちゃとか、なんかほんとはもっとやることあるんじゃないかみたいな、そんなことを思ってしまうみたいなとこですか？
先ほど言ったようはい。 はい、もう今この瞬間にもちょっとあの、ま、いべ勉強というかスキルアップをしてる人がいる、働いてる人がいるっていうのを考えると、ちょっといやいやちょっと、もうあの、その埋め合わせ、自分がそんな休んでてどうするんだ、みたいな風にちょっと考えが行っちゃうみたいなことありますね。
ああ。はい。 ああ。 あ、そうなんですね。うーん、なるほど。じゃ、結構、うん、ま、他の人とか、他ん同世代の他の人と比較してしまうみたいな部分が大きいんですかね、その原因としては。
ああ、もうまさにその通りです。ちょっともう比較しても遅れてるからっていうのが一番の理由で。ちょっとそのま、あの、人並みというか、ま、ちゃんとあの、も取り戻したいなっていう、あのもう鬱鬱じゃ鬱じゃなかった自分だった頃に、こう自分と比べてちゃん同じぐらいにまで立ち戻りたいなみたいな、そういう取り戻したい欲っていうのが結構ありますね。
うん。 ああ。なるほどなるほど。 うーん。 うん。 あ、そうなんですね。まあね、ま、確かに、ま、過去の自分にのレベルとか、まあそれ以上の、まあ、レベルを目指してっていう、まあ、向上心の表れなんでしょうけど、うーん、やっぱりね、まあ、人それぞれペースってありますもんね。うんうん。
はい。 はい。 まあ、そうなんですよね。ちょっと焦ってるんでしょうねちょっと。もう、つう本来の自分のペースよりちょっと速足で、ちょっと もう、そのそれでこけちゃってるみたいなところがちょっとあるんでしょうですかね、きっと。
うんうん。 ああ、なるほど。 ああ、うーん、そうなのかも。そういうね、焦りを実感されてるのかもしれないですよね。そう、それの表れとして、ね、休んでちゃいけないみたいな思考になりがちなのかなっていう部分はありますよね。
はい、そうなんですよ。それでちょっともうどうしようかな、みたいなこう具体的なアクションとかこう、見つけていきたいなっていう風に思うんですけどもなかなかそれが見つからないし、こう気持ちの、してあのこうあのあの、思考の癖と言いますか、こう、こういう風なちょっとのあるのは分かっているんだけども、ちょっとなかなかこう取り組み方として、こう、どうすればいいかなっていうのはこう、ままあ、はっきりとした答えを見つけられないまんま結構こう、まあ困ってるなっていうところが正直あるんですね。
うんうんうん。 ああ。 はい。 うんうん。 ああ、はい。 うんうん。 あ、そうなんですね。まあ、確かにね、おっしゃるように、こう具体的なちょっとね、テクニック的な面と、まあ、マインドセット的な、こう、ま、もうちょっと認識を変えるみたいな部分が、で、まあ、両方効いてくるかなとは思うんですけど、ま、まず、まあ、もうちょっとかる軽めなというかテクニック的なところで言うと、まあ、休むこともあの、うん、えっと、何て言うんすかね、その、仕事なり、活動なりうん。仕事のうち、まあ休むことも仕事のうちですね。はい。その考え方、うんうん。
はい。 仕事のうち。あ。 なるほど。 なるほど。 休むことも仕事のうちですか。なるほど。ただ、何て言うんでしょうね、こう、仕事は、ちょっとあの自分集中力高いっていうのか、ちょっとこう結構、あのまあ、結構あの、集中してガってやっちゃうタイプなので、で、休みに集中するって一体何だみたいな、こうちょっと自分集中してないぞ、みたいな風に、ちょっとあの、そういう、それを感じちゃって、こうなかなかこう仕事のうちみたいな感じでちょっとこう、実感が多分薄いんでしょうね。でも確かにちょっとそういう考え方っていうのは、ちょっとあの、いやいや、まあちょっと、すすじまあ、そういうかんそういう感じじゃなくても、それはちゃんとあの、自分の仕事できてるんだぞだぞっていう風に考えてきては確かにいい方法かもしれないですね。
はい。 うん。<chuckles> はい。 <laughs> うん。 あ。 はい。 うんうんうん。 あ、そうですね。うんうん。あ、なるほど、そうやってこう、ね、何かに集中していたりとか何かに取り組んでいないといけないみたいな、ちょっと、そういったマインドをお持ちなのかなってちょっと思うので。うんうんうん。
いや、そうなんですよ。ちょっと、もうちょっとバテるまで頑張るじゃないですけど、ちょっと走りきって疲れて、走りきて疲れてっていう、そういう感じじゃないと多分、あ焦りが、と焦り焦りの結果こうそうじゃないと落ち着かないみたいなところが多分あるんでしょうね。
ああ、はい。 ああ、なるほどな。 ああ。 うん。 あ、なるほど。じゃあ、ちょっとね、こう訓練的に、こう、あえて何もしないっていうのを、確かにそれうん、これちょっとね、最初はあの、努力が必要かと思うんですけど、まあ、ま、いわゆるなんか瞑想的なことですよね。うんうん。まあ、名前を付けるなら瞑想だと思うんですけど、あに。
あえて何もしない。もう はい。 なるほど。あえて何もしない... 瞑想ですか。 はい、瞑想、自分なんか寝ちゃいそうですね、正直。
ああ、そうです。なんかね、こううんうん。実はこう、ボーっとする時間っていうのも、あの、すごく脳が活性化するというか、うんうんうん。みたいなこともね。
いや、何もしないはい。 ああ、でもいいですね。はい。お、焦りを、はい、焦りを落ち着けるためには確かにこう、何もしない時間っていうのをこう、積極的に取り入れて、あの、まあ、まさにそれこそもうそれでもいいんだぞという自己受容を進めていくっていうのも、瞑想っていうのは確かに1つの方法としてありそうですよね。
はい。 うんうん。そう。 あ、そうですよね。うんうん。一旦。
も、何かこう、ね寝ないアドバイスとかあったらもう、なおさら嬉しいんですけども、やっぱりその、あの、実際やってみるっていうのは確かにあの、今後、まあ、ちょっと、その方向で考えてみるっていうのも確かにありなのかなという風にはちょっと思いました。
ああああ。 そうですね。うんうん。まあ、確かにやってみるっていうのがすごく大事だと思いますし、仮にやってみて、なんか眠気が来て寝てしまったとしても、それはそれとして受け入れるみたいな。うんうん。あ、うんうん。
はい。 ああ、睡眠バランスがちょっと崩れちゃったりとかって、したりしないですかね。
ああ、なるほどなるほど。あ、そこの不安があるんですね。あ、そしたらですね、やっぱり5分タイマーかけて、何もしない時間を作るみたいな、あの、アラームを、5分後に設定して。今からごふんかんだけ何も何もしない、何も考えないをやってみるっていうか、うん。
そうなんですよ。ちょっと不安かな はい。 ああ。 そうですね、結構バテた、まあまあバテた後は結構あの、もう何もしない、しなざるを得ないみたいな状況はちょっと正直ありますね。それでまあ、すでにやってるのかなって感じはまあ、ありますけど、確かにそうですね。もうまあ休日でも確かにちょっとあ、そっか、休日でもちょっとそういう風にあの何もしない時間をあら意識的に取り入れてみると確かに、ちょ休日ん中でちょっとあの、短時間のご5分を挟むってのはちょっと発想としてなかったので
ああ、ありますか。うんうん。 <chuckles> うん、そうですか。うんうん。
確かにそれはちょっとあの、ありかもしれないなっていう風に、ちょっと今聞いてみて思いました。はい。
ですよね。あ、そうですね。特に休日の中でそうやって、あ、何かしなくちゃっていう罪悪感というか、そういうのが浮かんできたなって自分が実感されたタイミングとかでちょっと5分タイマー出してやってみるとかは、いいと
はい。 ああ、いいですね。まさにその、焦りを落ち着かせるためのこう休み方という、まさにその、お、あ、そ、ん、まさに僕のためのこう休み方という感じがして、すごいパーソナルサイズライズさいパーソナライズされていてすごいあの、なんていうか的確なアド アドバイスだなという風な印象を受けました。いやね、本当にありがとうございます。
うんうん。 <laughs> うん、うん。 はい。 あ、ほんとですか？うんうん。はい、是非ね、やってみると、ちょっとね、まあ、そういった何もしないことへむへも、ま、これはこれで必要だなみたいな形にもなれたりするかなとは思いますよね。うんうん。
いや、ちょっと本日はね、結構あの難しい相談をさせていただいちゃったと思うんですけども、結構その最終的にはあのパーソナライズされたすごいあ、的確なアドバイスをいただいて、いやほんとにね、ありがとうございました。
はい。 うん。 はい。 あ、こちらこそお話しいただいてありがとうございました。うん。はい、失礼します。
失礼いたします。